Oui, oui, ah bah, c'est c'est sûr, heu, que tu tu peux être fière, hein. C'est c'est vrai qu'il y en a beaucoup, heu, comme tu dis qui qui se seraient laissés, heu, bah, heu, heu, complètement, heu, dé dépasser, heu, p par les événements, quoi. Ça ça dépend aussi du du caractère, mais aussi, heu, de de l'entourage. Parce que ceux ceux qui ont personne, malheureusement, heu, bah, que ce soit en famille ou en amis, si s'il y a personne, et bah c'est c'est forcément un peu plus, heu, compliqué, malheureusement.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah bah, c'est com c'est compliqué. Mouais. Ouais, ouais, c'est très compliqué, puis surtout le petit détail, heu, que qui est quand même pas m des moindres, que je t'ai <coughs> que je t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'étais enceinte
Ah oui!
donc, heu, ouais! Donc, c'est pour ça, en fait, que ça m'a mis autant dans le mal et, heu enfin bref, donc voilà, j'ai vraiment tout reconstruit, pré aussi préparé l'arrivée de mon fils, heu, dans ces conditions et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis: «Mais waouh, franchement!», heu, je me je me dis: «Bah chapeau, parce que tu as géré, quoi. Tu as su tout reconstruire en 1 an», heu
Ah oui, oui, bah, c'est sûr, heu, en
Mmh.
Oui, c'est sûr que si si tu attendais un enfant, heu, bah c c'est compliqué, quoi, je je comprends, heu heu heu, c'est faut faut vraiment être fort, heu, et après heureusement que, bah que que tu étais bien entourée, quoi. Mais, heu, mais, c'est sûr, heu
Très Mais c'est clair. Mais vraiment, heu, je pense que sans sans cet entourage je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Déjà que c'était pas simple mais, heu, voilà, mais c'est pour ça donc, heu, ouais, le la leçon, c'est vraiment l'entourage que j'ai qui qui qui est à côté de moi et qui me soutient mais coûte que coûte et, hem, et voilà, et me dire parce que tu sais, des fois, on est dans dans le quotidien, on a l'impression que ça avance pas vite, nos projets, et cetera. Ou alors, des fois, on peut se sentir un peu, hem, pas nul mais tu sais, heu, genre, ouais, bof, et cetera. Et justement, c'est c'est dans ces moments-là de, un peu de down, que je prends du recul et que je me dis: «Mais attends, regarde tout ce que tu as fait. Tu es tu es revenue, t tu avais tu avais une valise et un ventre qui était en train de s'arrondir, et tu as tout reconstruit, heu, donc tu sais, bravo, quoi, et justement mais t tu sais des fois arrête de, mmh, de vouloir aller vite ou te mettre de la pression parce que c'est, c'est fou déjà ce que tu as fait, quoi.».
Oui, oui, oui, j'imagine. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai.